Não, assim, eu imagino que se descendentes a a a a mi a minha, ela nunca ela nunca falou de primos, eu não lembro da minha minha a minha avó ter falado de primos que ficaram na Itália mas eu imagino que sim, deve ter
Hã?
ela ela tinha uma irmã, né, então a irmã dela também nasceu na Argentina, a a
É. Hum, entendi.
a tia a tia Ana que eu lembro dela. E, mas, não, eles nunca falaram, ela nunca falou dessa família italiana. Eh, eu acho que eu, naquela época era muito difícil você viajar ir e voltar, é evidente que não, ela nunca voltou pra Ita ela nunca foi pra Itália, minha avó, ela nunca conheceu a Itália. Até o dia que ela, é
Ah boa. Aham. É. Exato. E não É então. É é diferente não é hoje em dia graças a Deus a gente tem é muito mais fácil você ir pra outros países.
Sim. Não mas agora conve conversando com você eu fiquei curioso, e se eu, eh, se eu contratar uma companhia que faz a árvore genealógica, eu talvez eu eu co eu consiga assim, mas aí eu vou fazer o quê, né? Você imagina, ah, "Oi tudo bem? Eu sou teu primo, eu sou descendente minha vó, não sei o quê", o o italiano vai pensar que eu tô tentando dar um golpe, né. <laughs> Que que esse cara quer?
Hum. Sim. É. <giggles> Não, é, exatamente, a gente meu pai fez uma época pra saber o da da minha bisavó, né, por isso que tem essas 2 origens aí que ninguém descobriu ao fato o que aconteceu, mas você descobre bastante coisa, né, só que
Aham. Sim. Então acho que eu eu acho que eu vou fazer isso mesmo.
você vai descobrir nomes, né, você não vai descobrir a pessoa de fato aí você vai ter que entrar na internet, Facebook, essas coisas e tentar entrar em contato.
É não, eu fiquei curioso, acho que eu vou fazer isso, assim, no futuro próximo pra saber mais das minhas raízes, mais ainda que eu, <chuckles> esse verdadeiro, eh, salário cultural, salário cultural.
Uhum. Mas é legal, é interessan é interessante isso, assim, você saber mais do do passado, né, das coisas que aconteceram e tal. Ainda mais pra você que tem uma mistura aí muito grande, né.
Não. Ah eu sempre eu sempre me aproveitei disso, sabe. Inclusive, falando espanhol no Brasil na na minha adolescência me ajudou muito, sabe. Com as meninas. Sério, nossa, o charme. O charme o principalmente que eu eu passei eu passei minha adolescência em Cuiabá, gente mu antes de vim para o Estados Unidos eu morava em Cuiabá e lá não tem muito naquela época, né, hoje tá cheio de venezuelano em Cuiabá para você ter uma ideia. <laughs>
Aham. Olha, sério? Olha. Que interessante. Hum, nossa. Aham. Entendi. Olha que interessante então você se aproveitou ali do espanhol, né.
Lógico, tem que ir qualquer charme extra que você consegue né, tem que aproveitar.
<laughs> Ai, é muito legal olha, eu adorei conversar com você hoje e entender um pouco aí desse caldeirão que foi, e essa família, viu. <laughs> Tenha um bom dia, tchau tchau.
Ah, obriga obrigado por me escutar. Eu também adorei, tenha um bom dia. <chuckles>